A! Yani. Yazık bebek ördeğe. <laughs> Evet. Şeyi duydun mu hiç? Eee, Hint tereyağını.
Gerçekten öyle. Nedir? Deyi
Hint tereyağı.
A. Yok, hayır. Nedir o?
Evet. Bu Hint tereyağı adı, ııı, araştırabilirsin sonrasında, मक्खन ya da Gee, bilmiyorum adı. Eee, bu tereyağındaki süt yağının, o süt proteininden, eee, ayrılarak, eee, elde edilen bir sade yağ aslında. Eee, ama diğer yağların aksine, işte, kısa zincirli olduğu için bağırsak duvarını çok iyi koruyor. İşte, şey, eee, yani bu a asit yönünden çok zengin. Eee, ve çok çok lezzetli. Sadece bunu sade yiyorlar, mesela, Hindistan'da. Eee, ve o kadar doyurucu oluyor ki ben benim diyetimde vardı. Bir Hint diyeti yapıyordum, orada vardı. Bulmak biraz zor ama kendin de yapabilirsin. Eee, işte, yağı tere tencereye alıyorsun. İşte, bir süre kay eee, sonra kaynamaya başlıyor. Eee Tereyağını aynen öyle. Bu yağın üzerinde birikmeye başlayan köpükleri kaşık yardımıyla sıyırıyorsun. Eee, daha sonra o köpükler tamamen toplandığında, artık daha fazla köpük çıkmıyor. Ateşi kapatıyorsun, yağı dinlendiriyorsun, o, eee, köpüğü temiz bir kavanoza aldığı alıp, soğukta saklıyorsun. Onunla elde ediliyor.
Hı hı. Evet? Evet. A, a, ilginç. Hı hı. Hımm. A, evet. Hı hı. A, a, ilginç. Hımm. İlginç, evet. Evet. Tereyağını, di Evet. Evet. Evet Hı hı. Hı hı. A, köpük mü, yani, oluyor yağ?
Evet, evet ama şey de, kaynak da öyle yapılıyor ya ama daha sonra o katılaşınca, böyle inanılmaz bir lezzet oluyor. Eee, bu da aynı şekilde. Çok, eee, acayip bir lezzet yani. Sadece bunu sade bile yiyebilirsin. Düşün.
A! Hı hı. Evet? Çok ilginç. Peki, ya, sağlık açısından nasıl? Yani normal tereyağa göre daha mı sağlık yoksa yine Daha sağlıklı. A, a, çok ilginç.
Daha sağlıklı, daha, tabii, aynen. Zaten, e, hani bir yemek kaşığında bayağı bir doymuş yağ içeriyor. İşte, şey, mide bağırsak, eee, mide asitleri için çok düzenleyici. Eee, şey, o du duvar çeperini koruyan bir yapısı var mesela. Onun için hiç de rahatsız etmiyor mideyi. Eee, hatta tereyağı yerine onu öneriyorlar. Yemekleri onunla yapmayı öneriyorlar. Çok çok da lezzetli yani. Aynen.
Hıı. E Evet. Hı. A, çok ilginç. A! Çok ilginç. Gerçekten Ya, tereyağından geliyor zaten bence. Aynı lezzeti hatta daha farklı bir lezzeti taşıyor olabilir. Bir de, eee, şöyle bir şey var ki pişmiş bir formda oluyor zaten köpüğü alındığı için. Iıı, bu yakınlarda Türkiye'ye gitmeyi düşünüyorum bu arada. Bunu, kesinlikle eve gittiğimde annemin tereyağlarından yapacağım. Çünkü ben evde tereyağı kullanmıyorum ama onun tereyağından yapıp getireceğim denemek adına.
Evet. Evet. Hı hı. Tabii, tabii, tabii. Hı hı. Evet. Tabii. Tabii. Yapmalısın. <chuckles> Evet. <clicks tongue> Eee, peki Hı hı.
Iıı, mesela, aklıma şey geldi. <clears throat> Hiç böyle beyin, koyun ya da böyle keçi, eee, şeyi, "beyin koyunu" diyorum, eee, "koyun beyni" denedin mi daha önce?

Merhaba.
Merhaba.
Ya, böyle, eee, hiç denemediğin ama sürekli duyup böyle "Ya, ben bunu merak ediyorum, ya, bir gün yiyeceğim" dediğin bir yemek var mı?
<chuckles> Eee, ay, işte, şöyle bir şey var ki, eee, birçok şeyi aslında denemek isterim gerçekten. Eee, belki biraz seni şaşırtacak olabilir bu söyleyeceğim şey ama yine de bence, hani, merak ettiğimiz için aslında bu tarz şeyleri böyle merak duygusuyla yeme ihtiyacı ya da o böyle, hani, ağzımızdan su akma olayı var, ya, onun oluşması öncelikle çok normal. Bunu söylemek istiyorum önce. Ben, böyle böcekleri denemek isterdim biliyor musun? Hazır böyle, eee, işte yenmek için yapılan, satılan birtakım böcekler var ya, böcekler, onları, mesela, çekirgeyi falan, akrebi denemek isterdim, yemek isterdim gerçekten. Neden?
Ay, ne diyorsun? <chuckles> Hayır. <chuckles> Hayır, lütfen. <chuckles> Lütfen, deneme. Denersen de bana anlatma. <chuckles> Yani, iii, hiç, hiç o fikre ısınamadım ben. Görünce, böyle, televizyonda falan bazen değiştiriyorum, yani. <chuckles> Evet, eee, ya hiç, o Hı hı.
Ay, tamam. Anlatmam ama denerim. Hı hı. A! A! Evet. Yani, hani, şey falan değil mesela, sadece böyle, hani, çok şey, hani, çekirge, ne bileyim, akrep gibi şeyler. Böyle, hani, böyle daha çok böyle cızbız yapılabilecek bir şey. Mesela bir kurdu ya da ne bileyim, hani, bu bizim, hani, bildiğimiz kurtlar var ya, küçük küçük hani solucan gibi.
Ah, ah, tamam, anladım tamam. <laughs> Fena oluyorum konuştukça.
Onları yemek istemezdim mesela.
Ya, evet, bazı kültürlerde yeniyor o, eee, yani, tabii ki, hani, şey, y yenebilir, hani, kültürüdür oranın hiçbir problem yok da, eee, çok benlik bir şey değil. <laughs> Yiyene saygı duyuyorum. Tamam, es çok çok fazlasıyla, yani, kesinlikle. Eee, bende bu çok tiksinti uyandıran şeyler işte böcektir, kurttur vs. eee, yani, za zannetmiyorum çünkü, eee, ben bir de zaten, eee, normalde huyluyumdur, yani, yediğim şeyin içine bakarım, bir bir şey var mı falan. Eee, o yüzden, ımm, yani, yemek olarak no, maalesef.
Öyle. Evet. Tabii. <chuckles> Sınırları zorluyor değil mi? Hı hı. I hı. Hı hı. Hı hı. Evet. A, evet. Hı hı. Evet. Güzel. Başka, peki, senin var mı böyle yemek çok istediğin, a, işte merak ettiğin "Acaba şunu yeseydim, acaba ne olurdu?" dediğin var mı bir şey?
Evet. Ya, ben, eee, hı hı, Asya mutfağından çok uzak kaldığımı düşünüyorum. Yani, eee, böyle sürekli bir Asya mutfağı dönüyor bu aralar, farkında mısın? Instagram'da da öyle mesela bayağı bir şey, eee, sürekli böyle videolar paylaşılıyor. Ramen hiç denemedim mesela. Hatta ramen diye okunuyor mu, onu da bilmiyorum. Yani ramen mi? <laughs>
Hı hı. Evet, evet. Hıı. Ben ona ramen diyorum aslında, öyle söyleyeyim. Hani, bir rağmen değil de ramen gibi okuyorum. Bence denemelisin, yani, çok güzel bir tadı var. Mesela daha önce noodle yedin mi bilmiyorum, bu erişte dediğimiz şey, hani, o paketli hâliyle bile o kadar güzelken, böyle bir şefin elinden çıktığında, o güzel böyle baharatlarıyla, işte, etli olabilir, belki deniz, emm, hani, eee, ürünleriyle de olabilir, o kadar güzel oluyor ki gerçekten, hani, bir şans ver derim, yani.
Galiba, ramen. <chuckles> Galiba. Hı hı. Ha ha. Evet, evet, evet. Hı hı. Anladım.